Y bueno, descubrí más que nada que tengo algo valioso que compartir también. Y ese conocimiento, pues más que nada me dio confianza para integrarme un poquito en esa parte de lo que s de de lo que tengo de creatividad en mi vida y compartirla ahora con mis colegas.
Oye, y Sí. Ujú. Entonces, eh, decías que la reinvención fue también en la cuestión personal, porque, eh, descubriste capacidades o despertaste capacidades que estaban latentes, pero que, eh, las circunstancias no te habían permitido, este, hacer que despertaran del todo, y además, este, te permitió saber que tú también eres alguien que puede compartir con tus con tus colegas. ¿Es así lo que en estoy entendiendo?
Así es. Y ya, por ejemplos, si algo de la comunidad no sabía, pues también te mostraban. Por ejemplo, un caminito, digamos. Eh, pues consulta esto y yo le llamo así, ¿verdad? La Real Academia del YouTube. <chuckles> Bueno, <chuckles> ¿verdad?
De acuerdo. Sí. <laughs> Okey. Te daban te daban nortes de por dónde podías tú ir caminando para para no empezar de cero. Oye, qué interesante. ¿Y y llegaste a a cometer errores o a regarla en ese proceso de reinvención? A ver, platícame de alguna anécdota.
<chuckles> ¡Claro! ¡Hoy! Eh Si, desde desde luego, de desde luego. Pues más que nada con trabajos que tienes que entregar así ya, porque, pues mi ramo es esto, la tecnología, el el hacer el el testear productos que salen al mercado, no productos per se, sino electrónicos y software, ¿verdad?, que están dentro de Por ejemplo, eh, tengo clientecitos que les levanté su página web y hago el servicio de de hospedaje de su página, pero con la nueva tecnología y en la modernad modernidad de ahora, de repente una vez un cliente se me apareció y dijo, "Bueno, yo vendo casas pero, ¿sabes qué? Tengo una empresa que me renderiza la casa, el proyecto, para que yo la venda y quiero que en mi página web aparezca incluso que hasta cuando el cliente abra la llave del agua, que salga agua <chuckles> mediante la pantalla". Entonces, para eso necesitas mucho poder de procesamiento, ¿verdad? Y de ahí me me me armé en en YouTube para investigar qué podía comprar, qué necesitaba, qué me servía, qué no, y más que nada el error fue el gasto de más, nada más. Pero de ahí en más me ayudó muchísimo.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ya. Mm. Ujú. Oh. Sí. Ujú. Oh.